Um, sa'yo 'no, ano ba sa tingin mo 'yong, um, sa estado ng OPM ngayon, eh, paano ba ito bubuhayin?
Actually, nalulungkot ako sa nangyayari ngayon sa OPM ah. Kasi no'ng panahon ko, kasi pinanganak ako ano, eh, ah, inabutan kong era 'yong batang 90s, 'yong mga 90s songs. So, grabe talaga ang OPM dati, ang lakas-lakas. Lalo na 'yong banda. Lalo na 'yong kasa kasikatan ng Eraserheads dati. Nineteen nineties kasi 'yan 'yong tinatawag na band siguro, year. 'Yon talaga 'yong taon kung saan 'yong OPM nakilala sa buong mundo dahil sa sa Eraserheads. Kaya lang sa ngayon, hindi naman sa minamaliit ko 'yong mga artist ngayon, ah, sa panahon natin ngayon. Marami pa rin namang sikat gaya ng SB19, gaya ng tingnan mo hindi ko kilala 'yong iba, basta SB19 lang 'yong tumi 'yong umano sa'kin tsaka 'yong BINI, 'di ba? BINI. Kaya lang, mapapansin mo dahil siguro sa panahon ngayon gusto nila madalian na lang. Kumbaga, 'yong paggawa ng kanta, madali na lang, siguro dahil sa AI. Wala, nawawala na 'yong artistry na tinatawag. Hindi kagaya no'ng panahon no'ng 'pag kapanahunan namin no'ng 90s. Talagang 'yong mga artist sinasapuso nila 'yong paggawa ng kanta. So, kung paano bubuhayin, para sa'kin, dapat siguro tingnan nila kung ano 'yong nakaraan or kung sino man 'yong mga datihan. Tingnan nila kung ano 'yong mga ginagawa dati. Kasi tingin ko, minsan 'yon 'yong nakakalimutan ng mga henerasyon ngayon eh. Alam mo 'yon, na sobrang babaw na lang ng paningin nila. Napansin mo, dahil sa social media siguro, 'yong epekto no'n, na gusto nila 'yong mag-trending lang sila or mag-viral. Basta gawa lang sila ng gawa. Hindi nila iniisip 'yong tinatawag na kung gaano kahaba 'yong itatawid ng karera nila. Kasi dati talaga kahit walang bayad ng isang artist tumutugtog sila.
Mhm. Mhm. Mm. Wow! Oo nga, 'no? Mm. To Mm. Mm. Mhm. Hmm. Mm. Oo. Hmm. Oo nga.
Mm. So
Pero 'yon po 'no, um, nabanggit niyo kasi 'yong, um, kasikatan ng Eraserheads 'yong, um, time na nakikinig na talaga kayo or no'ng pinanganak kayo. Eh, ano po ba, ah, sila po ba 'yong favorite OPM artist ninyo or may iba pa?
Mm. Mm. M marami pa naman. Pero talagang sila 'yong tumatak sa puso ko kasi no'ng kapanahunan namin usong-uso yung banda. Eh, ako, mahilig din akong alam mo na, tumugtog ng gitara. So, dumating sa point na halos lahat ng ginagawa ng Eraseheads, ginagaya ko. Naalala ko no'n, eh, ng nag-i-start pa lang sila, talagang inaral ko 'yong mga ano nila, 'yong history nila, kung pa'no sila nagkakilala, tapos kung saan sila unang nag-gig. Alam mo 'yong mga tipong gano'n? Kaya gano'n ko sila ka ano, hinahangaan. Sila talaga 'yong number one na nag-impluwensiya sa'kin pagdating sa OPM.
Mm. Ay, wow. Mm. Okey. Hmm. Mm. Eh, sa tingin niyo naman po ngayon, uhm, kagaya ng nabanggitin ninyo kanina, 'no, about sa social media, talaga bang natutulungan ba talaga ng ano, ng mga streaming platforms, at gaya ng TikTok at Spotify, yung mga OPM scenes, or, uhm, para sa inyo panandalian lang talaga yung hype na ganun?
Hmm. Mhm. Mm. Yun nga, eh, yun nga yung nangyayari ngayon, eh. Gaya ng nabanggit ko sak sayo kanina. Parang, madalian nalang yung access, eh. Hindi kagaya dati nung 90's, talagang pupunta ka sa music store para bumili ng cassette tape. Casette tape pa nun, ah. Tapos, siguro sa mga hindi inabot yung cassette tape. Talagang kakaiba yun. Dahil halimbawa, gustong makinig ng isang kanta, 'pag magre-rewind ka, eh, mag-aantay ka ng matagal. Tapos, kung masira yung player mo, yung radyo mo, or yung cassette player mo, gagamitan mo pa yun ng lapis para lang i-pass-forward o rewind, hindi kagaya ngayon, eh. Parang alam mo yon instant na kasi. So, ang nangyayari tuloy, dahil para ano lang, sa opinyon ko lang, nagkakaroon na tuloy ng ano madalian na kasi yong access. Nandiyan na yong Spotify, gaya ng banggit mo. YouTube, mabilis na lahat, eh. So, para sa akin nawawala excitement ng mga tao. At tsaka, yung alam mo yun, yung imbis na antayin nila yun, eh, nandun na kaagad, eh. So, yun para sakin, okey din naman yung social media kasi madali ka makikilala ngayon, kung ikaw ay parating nasa social media. Gaya ng mga ginagawa ng content creator ngayon, 'di ba? Nakakatawang isipin na, kahit hindi yung mga singer, 'di ba, sumisikat. Kahit wala silang ano kasi nagiging viral sila, eh. Pero, napansin mo, yung viral kasi na tinatawag, panandalian lang siya, eh. Aabot lang ng mga isa, dalawang buwan wala na. Hindi kagaya dati nung 90's talagang inaabot ng mga dekada yan. Hanggang ngayon nga, 'di ba, kilala pa ang Eraserheads, eh. Dahil sa nasimulan nila, kumbaga ganun, eh. Yun yung kaibahan siguro ng social media. At tsaka noon kasi noon parang nag-iiwan ka ng legacy.
Mm. Mm. Oo. Hmm. Mm. Mm. Ha. Oo. <laughs> Totoo. Mm. Tama. Alam mo, sang-ayon ako diyan. Pero ano pa, ah, sa dami ng mga music platforms ngayon, sa tingin mo ba mas napapadali pa or napapahirap yung pag-angat ng OPM artist?
Mm. Yun nga ang nangyayari, kasi ngayon parang nawawala na yung originality ng isang artists, eh, dahil sa dami ng mga platforms. Ang nangyayari tuloy, nawawala yung pagiging artist nila. Kasi imagine mo, napansin ko lang, ah, sa henerasyon ngayon gaya ng BINI tsaka SB19. So, napansin ko parang ginaya lang nila sa ano, eh, di ba, sa Korean stars or Korean artists. So, nawawala na yung originality natin bilang mga Pilipino. Although, nandun pa rin naman kasi Pilipino naman yung tinatawag nila tsaka nakikilala tayo, pero yung style mismo ng pagiging tunay na Pinoy, nawawala na. So, yun lang naman yung personal na opinyon ko. Para sa'kin, dahil sa inabutan ko yung mga artist dati kumpara ngayon. Pero sa kung pa'no makakatulong? Nakakatulong nga siya kaya lang yung kasikatan ng mga artist ngayon hindi siya ganun no, eh, hindi siya ganun katagal. Dahil siguro, nandiyan na nandiyan na siya tapos madaling magsawa ang mga tao ngayon. Napapansin ko, ah, kumbaga, mayroong isang sikat na kanta tapos biglang makalipas lang ang ilang linggo, nakakalimutan mo na. Alam mo yung mga ganun, dahil sa dami, eh. Yung access ang dami. M
Mhm. Mhm. Hmm, oo nga. Mhm. Ah, oo. Biglaang ano mm, biglaang sulpot nung mga kanta tsaka, eh, parang laging may mga ano, um, laging may mga release na bagong kanta, ganun.
Tama, mm. Mm. Oo, yun nga, eh, nawawala na yung artistry. Eto pa ang nakakatawa, ang dami na ngang madali na ngang gumawa ng kanta pero marami pa ring nagre-revive ng mga lumang kanta, alam mo 'yon? Imbes na gumawa ka ng original songs, ginagawa mo nalang ng, um, sim ah, ng ibang style, pero yung kanta yun pa rin. Gaya yung Eraserheads marami silang kanta na nire-revive. Naalala ko no'n, yung Parokya ni Edgar kasi nung mawala yung Eraserheads, meron silang ginawang parang, um, kanta ng ano, Eraserheads din. Marami, eh. Nawawala na yung originality ngayon dahil siguro available na para sa lahat dahil sa social media.
Totoo, mm. Mm. Kanta. Oo. Hmm. Talaga namang sobrang laki ng epekto ng social media 'no, pagdating sa ganitong music industry. Pero, um, pwede po ba kayong magbigay ng kanta or ng, ah, paborito ninyong kanta na OPM talaga?
Mm. Mm. Isa sa paboritong kanta ko ng Eraserheads, yung "Pare Ko." Kasi alam mo kung bakit? Dahil yung "Pare Ko" naging kontrobersyal 'yan, eh. Nung mga panahon na yun naalala ko tumagal 'yan sa top, mm, uso kasi yung sa FM radio yung mga top 20, top 10, parating number 1 yung "Pare Ko". Kaya lang nagtataka yung mga tao kasi merong bleep dun, 'no kaya 'no yun pala yung bleep na yun, parang alam mo yun yung bad words or yung mura. So, ang nangyari parang marketing strategy yun ng label company nila. Ba kaya ang nangyari naging curious yung mga tao, ano pa kaya yung ibang kanta nila na merong ganun? Kaya, naging mabenta siya kasi nagkaroon ng curiosity yung mga tao, eh. Di tapos, mm, sabi nga, di ba? Yung kantang 'yon.
Mm. Mhm. Oo. Mm. Ah. Tama.
Oh! Diyos ko ano ba naman ito, 'di ba, bleep, ganun ganun yung nangyayari. Oo, kasi kaya mapapaisip ka ano ba 'yon?
Oh. Ah, oo nga.
Mga ganun, magaling magaling yung Eraserheads talaga. Bukod sa pagiging curious, yung mga meanings ng kanta nila minsan may double meaning kaya minsan dumating nga sa point na napadala sila sa senado nun dahil sa kantang "Alapaap", eh. Kasi yung "Alapaap" naman parang sabi <chuckles> ng mga senador parang tungkol sa mga ano sa addict 'tsaka sam sa drugs kasi alapaap. Pero kasi para sa'kin depende kasi sa nakikinig 'yan, eh, 'tsaka sa interpretasyon mo, eh, nung binasa ko naman yung script ng kanta, okey naman siya, tungkol naman siya sa pagiging ano mo, malaya mo bilang isang tao, yung mga ganun. Kaya magaling talaga yung Eraserheads oo gumagawa sila ng controversy pero yung kanta nila talagang tatatak sa isip, 'tsaka puso ng mga nakikinig.
Oh. Mm. Mm, ah. Oo, nga 'no? Mm, pero ano po bukod dun sa kanta nila na "Pare Ko" kasi yun nga parang, uhm, since nasabi n'yo kanina madam ah, 'no, tumagal siya sa top, ah, ng ano, 'no, FM radio, 'no. Eh, ah, may iba pa po ba kayong kanta na, ah, paborito bukod do'n sa kantang nabanggit ninyo?
Mm. Top one. Mm, mm. Sa Eraserheads sobra, kasi halos lahat ng kanta nila alam ko, eh. So, lalo na yung ano, "Spolarium", "Huling El Bimbo", "Toyang", alam mo yun? Kasi halos lahat ng album nila dati binili ko 'yan, dahil nga alam mo na 'pag paborito mo siguro gagawa at gagawa ka ng paraan para pakinggan yung music nila. So, ganun kaganda yung estado ng OPM dati kasi natag do naalala ko nga nun, eh, may mga sikat din na banda dati sa ano, sa America gaya ng Backstreet Boys, mga M2M pero imagine yung foreign artist dati nung mga panahon ng 90's dahil sa Eraserheads, mas nakikinig yung mga tao sa OPM. Sub oo, ganun ganun kaganda yung impluwensya nila, kaya yun yung nakakalungkot ngayon, napapansin ko ang mga sikat ngayon, gaya sila Taylor Swift, di ba? Tapos yung mga Korean artist, 'yan ang mga nakikita kong sumisikat ngayon, sa buong mundo. Sa Pilipinas, nakakatuwa naman, kasi nandiyan yung SB19 tsaka BINI. Actually, sila nga lang tumatak sa isip ko, eh, ibang artist, ah, si wala na akong pakialam, eh. <sniffs>
Ah. Mm. Mm. Oh, ang galing. Mm. Oo. <chuckles> Pero, uhm, kung maikukumpara n'yo po yung ano yung OPM ngayon da ah, since ano, eh, kagaya ng, ah, sa makabagong ano, 'no, panahon, ah, masasabi niyo rin pa rin po ba na talagang, uhm, umaangat pa rin ba yung OPM or ah, alam mo 'yon, yung parang ano na talaga, kailangan na talaga ng iba pang artist na talagang yung magpapasikat kagaya ng sa Eraserheads?
Hmm. Mm. Mm. Actually maganda na yung nasimulan ng ano, eh, ng SB19 at saka BINI, pero napapansin ko kasi ngayon, napakadami na kasing mga pa-contest sa iba't ibang bansa, kaya nakikilala rin yung Pilipinas. So recently nanalo si Jessica Sanchez, 'di ba, sa America's Got Talent, although hindi siya OPM, pe nakikilala ang mga Pilipino dahil dun. Naaalala ko kasi si Jessica Sanchez noon, nung hindi pa siya ganun kasikatan or nakikilala
Oo. Tama.
eh, hindi siya gaanong pinapansin. Kasi nag-ASAP pa nga yan dati, pumunta yan ng Pilipinas kaya lang alam mo yun, hindi siya nabigyan ng chance. Eh, ngayon dahil nanalo sa America's Got Talent, hahabol-habol na naman yung mga sikat na mga <chuckles> Filipino company. Oo, gusto siya kunin sa OPM, eh, wala eh. So yun, para sa akin okey pa naman, kaya pa namang buhayin. Sinisimulan na ng SB19 at saka ni BINI, kasi nakikita ko sa yung trending ngayon, 'di ba, yung 'pag pumupunta sila sa UK, tapos sa Korea, talagang nandun yung ano kasikatan nila. Siguro para sa'kin ano nalang, eh, yung dapat
Hmm. Hmm. Mga talents, <chuckles> pinag-aagawan na. Mm. Oo. Mm. Tama.
yung mga bagong artist na papasok na gustong gumaya sa kasikatan ng SB19 at saka BINI, dapat huwag sila magmadali. Kasi, inaral ko rin yung ano ng SB19 tsaka BINI, eh, sobrang haba ng pag-aantay nila. Hindi naman kaagad sila sumikat. Gaya ng BINI, naalala ko niyan, 5 years inabot nga ng pandemic 'yan, eh. Nandoon lang sila una, yung iba diyan kasi galing sa Bahay ni Kuya, eh, 'di ba? So yung mga ganun ba, kasi yung mga kabataan ngayon gusto nila mag-trending agad, mag-viral agad. So dapat, oo. Dapat yung mga artist ngayon gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, dapat tingnan nila yung kung sino yung mga nauna sa kanila tapos kumuha sila ng mga ugaling maganda at gayahin nila yun. Mm.
Mm. Tama. Totoo. Opo, totoo. Mas sikat agad. <laughs> Mm. Ah, pero um, ngayon po kasi nababanggit niyo palagi yung SB19 tsaka yung BINI. Ano ba yung, um, may kanta ba na tumatak sa inyo na isa sa mga kanta nila?
'Yong naaalala ko lang talaga sa BINI 'yong "Pantropiko." Ah, tapos 'yon sa SB19 naman siyempre hindi mawala 'yong "Gento," 'di ba? <laughs> Kasi naging trending talaga 'yan, eh, 'yang "Gento" na 'yan. Lalo na no'ng makita ko silang magkasama sila ni Sarah Geronimo, mas lalong du gumanda 'yong dating ng SB19, eh. Alam mo 'yon, 'yong mga gano'n. Bumabalik-balik talaga sa ano 'yan, eh, sa isip natin, eh. Mm, paulit-ulit.
Mhm. Oo. Oo. Mhm. Tama. Totoo. Oo, totoo po. Alam mo, naniniwa ah, uhm, sang-ayon po ako sa mga ano niyo, 'no, at tsaka talagang nakakatuwa na ayan an uhm, pagdating talaga sa OPM, eh, talagang, uhm, masarap na mapag-usapan 'yong mga ganito. Kaya't ayun po, ah, salamat sa pagbabahagi ninyo ng personal na karanasan tungkol sa ayon, sa mga OPM music ngayon at noon.
Mm. Oo, salamat din sa'yo at masaya akong maibahagi kung ano man 'yong nalalaman ko, sa estado ng OPM ngayon. At tsaka kung pa'no natin siya bubuhayin. Sige, salamat. Paalam.